Chào bạn ạ, rất vui vì nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
Ừ, mình cũng xin chào bạn nha. Rất vui được nói chuyện với bạn. Thì hôm nay bạn, à, đem đến cho chúng ta một chủ đề gì đấy nhỉ?
Ờ, ờ. À, mình có nghe v về, à, à, các nhà khoa học mới tìm ra được một, à, bằng chứng có thể nói là vững chắc nhất về sự sống ngoài hành tinh từ trước tới giờ á.
Ừm. Ừ, đây là một chủ đề rất là hay đấy nha, mình cũng rất là tò mò. <chuckles>
Ừ hứ.
Ừm.
À, thì, à, cái ừ hứ, bạn nói đi.
Vậy thì, à ừm, vậy thì bạn, à, có ngạc nhiên khi viết về những khám phá ngoài Trái Đất hay không? Và bạn đã, à, tìm hiểu được nó như thế nào, nhiều hay chưa? Thì, à, bạn có thể kể cho mình nghe với nha.
À, thì, à, mình, à, à, đối với mình á thì, à, cứ cứ cứ, kiểu, a, cứ mỗi buổi sáng á thì mình lại mở Youtube lên và xem, a, mấy xem, a, những, a, cái tin tức về, à thực ra hông phải tới mức mỗi ngày mà những, a, vấn đề về khoa học, và mình thấy thú vị nhất là về mấy cái, ơ, bên ngoài vũ trụ.
Ừm. Ừm. Ừm. À, vậy ha, tin tức về khoa học ha. Tức là bạn tìm hiểu về các vũ trụ qua những, a, các cái hành tinh ngoài Trái Đất.
À, đúng rồi, chính xác luôn.
Ừm. À, mình nghe nói là hình như, a, ngoài Trái Đất thì về cái hành tinh mà nó có sự sống thứ hai thì đó người ta vẫn đang, a, tìm hiểu về hành tinh của Sao Hỏa, đúng không bạn?
Và ừm hứm. À. À, thực ra thì Sao Hỏa có nó cũng là hệ một hành tinh đầu là một trong những hành tinh đầu tiên mà được con người hướng tới tại vì nó cũng nằm trong vùng có thể ở được, cũng giống như Trái Đất vậy á. Tuy nhiên á thì, à, không, a nhưng mà bây giờ hông biết vì lý do gì á mà bây giờ Sao Hỏa lại thành một hành tinh chết, mặc dù có biết bao nhiêu bằng chứng cho thấy đã có một môi trường có thể ở được.
Cái đấy tìm ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm. À. Ừm. À, như vậy là mình nghĩ là cái việc mà tìm một cái hành tinh mà nó có sự sống tương tự như Trái Đất thì có lẽ là cũng, à, không có hả? Hoặc là, ờ, hoặc là hiếm. Ừm.
Ờ, với một số lý thuyết, ơ, hiện giờ á thì cái việc mà có hành tinh, có sự sống á không phải thế nào là hiếm được, tuy nhiên á có thể là do vũ trụ quá rộng lớn nên là con người vẫn chưa có thể nhìn xa, đủ xa, tới đủ, ơ, tới đủ nhanh để mà biết được chỗ đó có sự sống hay không.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Thì đúng rồi, thì nói chung với cái, a, hiểu biết của mình với là hiểu biết của con người thì mình mình cứ tưởng trước đây là mình nghĩ Trái Đất là một cái hành tinh nó đã là cái gì đó, nó đã là rộng lớn trong Trái Đất này rồi trong duy nhất này rồi. Nhưng mà sau này thì mình nghe một số thông tin, nghe nói có những cái hành tinh mà nó cũng có thể có sự sống và nó cũng, à, tương tự như Trái Đất nữa thì mình cũng rất là bất ngờ và mình nghĩ là Trái Đất là mình quá rộng lớn so với mình, mình tìm hiểu nó nó cũng chưa chưa được cho
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi, chưa đủ hết mà giờ phải tới cái cái hành tinh bên ngoài nữa.
Đúng rồi.
Đấy, à, và cái a
Thì, ờ, ờ, khám phá nào gần đây nhất trong không gian mà làm cho bạn ấn tượng nhất hay không? Thì những cái thông tin đó bạn thường nghe thì bạn có thể kể cho mình nghe nghe với!
Ừm, đó là về hành tinh, à, à, vào ngoại ngoài hệ mặt trời K212B, thì, à, thực ra là cái cái hành tinh này á thì nó cũng nằm trong, ờ, danh sách theo dõi của NASA cũng lâu rồi tuy nhiên, tới bây giờ á thì họ mới phát hiện ra những ờ, nó là những hợp chất mà chỉ có thể được tạo ra bởi sinh vật sống thôi.
Ừm. À. Ừm, ừm. À vậy à?
Đúng rồi, cho nên là, kiểu, ở đây mà bởi vậy á, ờ, báo chí rồi họ mới gọi á là là bằng chứng vững chắc nhất về hà ờ, bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh, ờ, bây giờ mình mới có được.
Ừm, ừm. Vậy á? Ừm. Vậy cũng rất là bất ngờ ha, công rất là nói chung là có nhiều thứ bí hiểm mà mình cũng chưa biết tới được. Ngoài cái hành tinh Trái Đất này ra thì còn có vô vô số hành tinh khác nữa. Mà mình ờ, trong cái trí tưởng tượng của mình hồi còn nhỏ đấy, mình cứ nghĩ là Trái Đất nó là một cái hành tinh, nó là một cái Trái Đất rất là rộng lớn rồi nhưng mà sau này lớn lên được học, mình thấy có nhiều hành tinh nó còn gấp mấy lần Trái Đất nữa, thì mình thấy rất là bất ngờ ừm, thì Trái Đất chỉ là một cái hành tinh nhỏ bé thôi, thì mình thấy ừm, th bao la.
Ừm hưm. Ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác đâu có đúng rồi cũng Đúng rồi, chính xác luôn cũng có nhiều lắm, nhưng mà rồi thì, à, mình hông có đủ nguồn lực để có thể tới được nó, để có thể, ờ, chứng minh được rằng có sự sống hay không, mình chỉ có thể ngồi ở Trái Đất và nhìn ra bên ngoài xem là nó có những gì như thế nào thôi.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì thông qua những cái nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học, thì cũng có thể dự đoán một phần nào đấy thôi, chứ cũng chưa có cái thực sự bằng chứng nào cho nó xác đáng về cái cái các hành tinh đấy, đúng không?
Đúng rồi, chính xác luôn, mặc dù nói có thể nói bài hồi nãy á là bằng chứng vững chắc nhất, tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ và chưa có đủ thuyết phục để có thể đưa ra tuyên bố rằng chỗ đó có sự sống.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. À, đúng rồi. À, vậy thì, ờ, mình thông thường lâu lâu mình cũng có coi những cái bộ phim mà nó thuộc về khoa học viễn tưởng đấy, thì có những cái hành tinh mà mình thấy có những bộ phim mà nó có những hành tinh mà người người đến từ ngừa hoài h ngoài hành tinh khác thì bạn nghĩ về gì về những cái cái, a, à, cái bộ phim này, bạn nghĩ nó có thực hay không và có khả năng xảy ra hay không?
Ừm hứm. Ừm hứm. Mình nghĩ là thực ra thì, à, mình thì cũng đã xem khá là nhiều và mình cảm thấy có một cái rất là lạ đó là cái điểm chung của mấy người ngoài hành tinh á là đều có cái b cái khuôn cơ thể giống như con người, 2 tay, 2 chân, 1 cái đầu, 1 cái thân.
Ừm, ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, thì, à, mình cũng có xem một số bộ phim á thì thấy mấy cái người mà người ta gọi là người ngoài hành tinh ấy, thì nói chung là có cái, ừm, c cấu tạo cũng khá là giống với con người của mình ở trong Trái Đất này này. Nhưng mà nhìn, kiểu, nó nó nó s nó ở cái mức nó đối với mình ở ở trong Trái Đất ấy thì mình thấy nó hơi kỳ lạ hơn, nó hơi đáng sợ hơn. Nhưng mà đối với cái hành tinh của họ thì người ta thấy mình thì rất là kỳ lạ thì sao, đúng hông? <chuckles>
kiểu, cảm thấy nó khá là lạ á. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ưm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, xác rồi nhưng mà rồi cuối cùng mình lại nói lại á, ở Trái Đất á thì mình có những cái những con vật giống như là sư tử chẳng hạn, hay là hươu cao cổ, đầy rẫy những sinh vật sống đó nhưng mà trong mấy cái phim mà chúng ta đã được xem qua á, đa số đều có hình dáng giống con người.
Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Hình dáng giống con người ha.
Thì cũng thấy hơi, kiểu, a, hơi hơi hơi hơi giả á.
Ừm. Hơi giả, hơi viễn tưởng, đúng không? Tức là người ta tự tạo ra. Chứ mình nghĩ sự sống thì nhiều khi nó có rất là nhiều thứ khác nhau nữa, chứ đâu phải là chỉ có những cái mà giống như con người thôi đâu.
Đúng rồi. Thì, ờ, cũng đúng, cái này, ờ, cũng hông phải là sai, nhưng mà, kiểu, mình đã xem qua quá nhiều rồi á, mình bắt đầu cảm thấy, ơ, mất niềm tin.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Tức là bạn cũng xem rất là nhiều phim rồi thì nó thấy hơi cái giông giống nhau ở cái điểm đấy, đúng không?
Đúng rồi, chính xác luôn.
Ừm. À, vậy thì, à, mình mình, à, nghĩ là những cái hành tinh nó gần gũi với Trái Đất á, ví dụ như, à, à, đối với Mặt Trăng thì bạn nghĩ sao? Đ v đối với Mặt Trăng thì bạn nghĩ sao về cái cái hành tinh này?
Ừ hứ. Ờ, thực ra thì Mặt Trăng hông phải là hành tinh mà nó sẽ là vệ tinh quay xung quanh một ngôi sao, ơ, một, à, hành tinh mẹ, nó là Trái Đất mình nè. Và tất nhiên Trái Đất mình cũng quay quay quanh mà hành một ngôi sao đó là Mặt Trời, thì, à, Mặt Trăng không thể nào có sự sống được.
À. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Cái Hệ Mặt Trời là nó bao gồm nhiều cái hành tinh quay quanh nó, đúng không? Thì, à, Trái Đất là một trong những cái cái, a, hành tinh như vậy. À, thì mình được biết là về Mặt Trăng thì nó thực ra đó là một cái, ơ, ngôi sao giống như lúc nãy bạn nói là nó là lấy ánh sáng từ Mặt Trời, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Vệ tinh. Ngôi sao á lộn, ờ, Mặt Trăng là một vệ tinh.
Ừm, và nó được phát sáng là nhờ năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời, thì theo mình đọc
Ờ, nó phát sáng nà, bởi vì nó phản chiếu lại ánh sáng t Mặt Trời.
Ừm, ừm, ừm. Thì mình, à, đọc, mình cũng thấy là hình như ở cái chỗ mà Mặt Trăng ấy thì nó toàn là những gồm những cái, ơ, gọi chúng là đá nhiều
Ừm hứm.
cho nên nó cái có cái khả năng phát sáng. Ừm.
Đúng rồi, chính xác luôn. Và cái lớp đất đá này được giữ lại bởi vì lực là bởi vì là trọng trọng lực yếu của Mặt Trăng, có trọng lực nhưng mà không thể nào có sự sống được, bởi vì không thể nào đủ để mà có thể giữ một bầu khí quyển ngay xung quanh được. Nên nên là cho dù mình có đắp bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị phân tán nào vào không gian vũ trụ thôi à.
Đất đá. Ừm. À. Ừm, ừm. Đúng rồi, thì nó cũng, ơ, không có được cái sự sống ở đấy được. Thì mình thấy, ơ, cái đó, mình tìm hiểu những cái thứ nhỏ nhỏ như vậy xung quanh, a, Trái Đất, ví dụ như có Mặt Trăng về hiện tượng ngày và đêm, thì mình cũng được đọc qua và thấy nhiều cái hiện tượng và giải thích được nhiều cái rất là thú vị.
Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hứm, đúng rồi.
Ừm. Thì bạn có thể, à, bạn có thể nói rõ hơn cho mình là cái việc mà Mặt Trăng với, ừm, M Mặt Trời và Trái Đất á, thì nó c có cái sự tương quan như thế nào? Và cái cái cái chu kỳ của Mặt Trăng á, tự nhiên nó quay quanh Trái đất là như thế nào không nhỉ?
Vậy thì, à ừm hứm. Ừm hứm. Cái chu kỳ này mình cũng hông nhớ lắm, nhưng mà Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thì tụi nó t sẽ bám vào nhau bởi vì những, ơ, lực c bởi trọng lực tác dụng lẫn lên lẫn nhau. Mặt Trời tác dụng lên mặt Trái Đất, và tất nhiên Trái Đất cũng sẽ tác dụng lên Mặt Trời chỉ là Mặt Trời mạnh hơn thôi, bởi vậy nên Trái Đất mới quay, quay, quay vòng quanh.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Thì cái đó thì cũng, ờ, nó là cái việc mà nó đã xảy ra từ trước đến giờ rồi. Thì bạn có nghĩ vào một cái lúc nào đấy mà cái việc năng lượng mặt trời nó sẽ bị cạn kiệt hay không? Đấy, hơi mình cũng đã từng nghe nói một cái thời gian có sự tranh cãi nha.
Đúng rồi. Mình nghĩ Có, chắc chắn là có. Nhưng mà nó sẽ cái cái cái thời gian mà cạn kiệt năng lượng á là lúc đó tụi mình cũng đã xanh xanh ca xanh cây cổ thụ luôn rồi, chứ hông còn là xanh cỏ nữa.
Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừ, thì, à, theo như lý thuyết mà chúng ta đã được đọc với các nhà khoa học nói rằng thì, à, nó là các cái phản ứng diễn ra ở đấy, đúng không? Nó liên tiếp nhau và nó hầu như là vô tận. Cho nên là đến cái lúc mà nó cạn kiệt, ừm, thì nó cũng sẽ thời gian có lẽ là, gọi là, cái gì đó, tỷ, tỷ, tỷ năm gì đấy nữa. Thì mình cũng không biết được. Ừm.
Đúng rồi. Phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cỡ vài tỷ năm. Đúng. Ấy, vậy thì bạn có nghĩ rằng, à, khám phá vũ trụ có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tụi mình hông?
Ừm. Ừm, có chứ mình nghĩ đó là một cái cái mà rất là thú vị và có nhiều cái thực ra là trong cái thế giới vũ trụ này nó, à, rất, ừm, rất đúng với cuộc sống và rất ảnh hưởng với cuộc sống, nó vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính khoa học. Ừm, có nhiều cái mà mình thấy nó cũng rất là đúng, ví dụ như, à, những cái nó hiển hiện trước mắt, ví dụ như, a, chúng ta mà sống trong cái thế giới này mà chúng ta tàn phá rừng nhiều quá này sẽ ảnh hưởng đến môi trường nè. Ừm, rồi dẫn đến khí hậu thay đổi, ừm, nước biển dâng trào rồi là động đất, rồi là sóng thần. Đấy, thì mình thấy có những cái đó nó quá ảnh hưởng luôn.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm, ừm, đúng luôn. Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi, có những vấn đề đó nữa. Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi, việc khám phá vũ trụ á, ơ, c mình nghĩ là nó có thể giúp cho con người của mình biết được, nhận biết được rằng chúng ta không chúng ta không có to lớn trong vũ trụ này, chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi.
Ừm. Ừm. À, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Như bạn nói ấy, thực ra là khi mình mình mình mình đọc các cái hành tinh rồi là các cái vũ trụ, mình mới thấy là tự nhiên Trái Đất nó đã rộng lớn như vậy rồi, mình ở trên bề mặt Trái Đất mình cứ nghĩ là, ừm, nó, ừm, nó là một cái gì đó khổng lồ đó, nhưng mà xực ra đó chỉ là một hành tinh bé nhỏ thôi, ừm, so với cái hệ mặt trời thì thấy được như vậy.
Và Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi
Mỗi ngày chúng ta đều sống trong cái tác động của các cái hành tinh và có các cái lực khác nhau. Đấy, cho nên mình thấy ừm, ừm, ừm, thì rất là hay và thú vị.
Ờm, đúng rồi, xác luôn. Cũng có nhưng mà nó yếu á, nó yếu tới mức mà chúng ta không thể nào mà cảm nhận được á, ví dụ như Sao Hỏa cũng có tác dụng, ờ, trọng lực lên mình nhưng mà mình không thể nào cảm nhận được tại vì nó rất là yếu, mình đa số bị chịu ảnh hưởng bởi, a, Mặt Trời.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi.
Đấy, ờ
À, như vậy là là bạn nghĩ là cái việc, à, khám phá các cái, a, à, khoa học ngoài Trái đất á thì cái à, trong cái tương lai tới bạn nghĩ còn có nhiều cái khám phá nó mới mẻ hơn không và phát triển cũng mạnh mẽ không?
Mình nghĩ là có bởi vì, ờ, là là nó đã ghi sẵn cho bản chân con người là chúng ta rất là tò rất là tò mò. Do cái sự tò mò mà mình mới có được công nghệ như bây giờ nên mình nghĩ rằng sau này con người s có thể sẽ phát triển ra loại công nghệ nào đó, để có thể du hành không gian luôn, chứ hông chỉ có ngồi chỉ chỉ ngồi dưới mặt đất mà nhìn lên trời xem nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, mình cũng tin tưởng như vậy. Ừm. Đúng rồi, phóng những cái tàu vệ tinh đi lên nữa ha.
Ừm. Đúng rồi, tàu vệ tinh, tàu không gian, miễn sao chúng ta có thể đi tới những hành tinh xa xôi đó là được.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, thì mình nghĩ ơ, mình thấy những cái khoa học trước đây mình thấy r khá là bất ngờ so với những cái cái thời ở trước đấy, cách đây hàng chục năm, hàng trăm năm rồi mà người ta có những cái phát minh vĩ đại như vậy. Ừm, thời đấy người ta đã có cái có những cái dự đoán và có những cái, à, nghiên cứu khoa học mà đến trước thời điểm ngay bây giờ thì mình thấy là nó rất là chính xác. Và thời nay thì mình cũng chưa có thêm được những cái phát minh nào nó, ờ, lớn lao so với trước kia, thì mình thấy trước kia rất là giỏi luôn.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, cũng có, ví dụ như, ơ, ví dụ như thuyết tương huyết tương đối rộng của Einstein nè. Einstein chỉ ngồi trong phòng một mình mấy tháng liền chỉ để viết ra thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp và giải thích luôn, ơ, ơ, những, ơ, điều cơ những, ơ, định luật cơ bản trong vũ trụ, rất là ngầu luôn.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, quá là khủng khiếp ha. Thì mình nghĩ đó là một cái khối, gọi là, khối óc, ừm, vĩ đại và rất là hiếm có trên cái thế giới.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi và bạn thử tương thử tưởng tượng xem những người như vậy á, rồi sau này nữa s có thể chế tạo ra được những gì nữa. Rất là nhiều thứ luôn.
Ừm. Đúng rồi. Thì mình nghĩ là cũng với cái nền khoa học của ngày xưa và tiếp nối với ngày nay thì còn có nhiều cái nó sẽ, à, bất ngờ. Và, à, trong cái tương lai tới thì có thể có những cái hành tinh hoặc là có những cái điều thú vị khác nữa sẽ đến với chúng ta. Ừm.
Đúng rồi. Đúng, đúng rồi, sẽ sẽ có nhiều những phát hiện hiện khác nữa, chỉ có là bây giờ chúng ta nó chưa xuất hiện hoặc nó chưa ánh sáng của nó chưa tới mình để mình có thể thấy thôi.
Đúng rồi, đúng, đúng, ừm. Mà mình mình mình thấy cũng có nhiều cái bây giờ ví dụ như những năm trở lại đây có nhiều cái nó cũng khá biến đổi, nó khác, nó không ổn định nữa, ừm, có nhiều cái nó thay đổi cũng khá là nhiều nhá.
Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi không gian vũ trụ đâu có bao giờ ổn định đâu.
Ừm. Ừm. Ví dụ như vừa rồi bạn có thấy cái chứng kiến cái cảnh mà bị bị lũ lụt ở ngoài miền Bắc không? Những cái làng lũ đấy. Không câu chuyện như vậy thì mình thấy đó cũng là một phần ảnh hưởng rất là lớn của thiên tai mà nó bất ngờ đến với con người của chúng ta.
Sẽ có nhiều thứ ừm hứm. Yeah, ừm hứm. Đúng rồi, chính xác luôn. Và sau này có biết đâu những bộ óc khối đó lại có thể phát có thể suy nghĩ ra một cách để mà có thể giảm thiểu những cái thiên tai đó tối thiểu nhất có thể.
Ừm. Ừm, đúng, đúng. Đúng. Ừm, t Đúng rồi, mà mình nghĩ đối với cái vũ trụ bao la như vậy thì con người chúng ta cũng chỉ là một cái hạt cát nhỏ bé thôi, đúng không? Nhiều khi mình khoa học ví dụ phát triển đến đâu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
Đúng rồi chỉ là là hạt cát bé tẹo. Đúng rồi, ờ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia nghe những chia sẻ của mình nha.
Ừm. Rồi, ô kê, mình cũng cảm ơn bạn nhá. Rồi, bye bye. Ừm.
Chúc bạn một ngày vui vẻ ạ. Chào bạn.